बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और थ्री इडियट्स का उदाहरण काफ़ी आपने अच्छा दिया है क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना, एक वो फ़िल्म जो है एक एक तरह से एक सोशल कॉमेंट्री भी करती है, है ना? काफ़ी समाजिक मुद्दों को उठाती भी है, मैसेज़ भी देके जाती है, लेकिन साथ-साथ कहीं भी वो अपने अ, मनोर मतलब वो ए जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है ना, जो मनोरंजन की मनोरंजन जो होता है उससे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और उस फ़िल्म को देख के आपको मज़ा भी बहुत आता है, आपको सीखने को मिलता है लेकिन आपका मनोरंजन भी होता है साथ ही साथ में, तो कहीं किसी भी दोनों ची किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे, आपको इतनी हँसी आती है उस इस तरह से ख़ासकर कॉमेडी का यूज़ किया गया है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उसकी मुझे लगता है फ़िल्म की रीवॉच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप उस फ़िल्म को जितनी बार देखेंगे, आपको हर बार मज़ा आएगा, कभी-भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बहुत देख लिया अब बोर हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, तो मुझे थ्री इडियट्स मैं, अगर आज भी देख लूँ, उसके मतलब उसकी ख़ास बात एक और ये है कि आपको कोई भी सीन देख
हुँ। हुँ। हुँ। वही तो। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। <chuckles>
उसका हर एक सी हर एक सीक्वन्स बहुत अच्छा है, अपने आप में, काफ़ी फनी है, मज़ेदार है और मुझे लगता है कि ये एक ख़ासियत होती है अच्छी फ़िल्म की।
था तो हुँ। हाँ, और हाँ, हाँ। एकदम है ना, बहुत मज़ा आता है, उसको जितने बार भी देख लो ना अ, काफ़ी आनंद आएगा और अ, ऐसे ही एक और फ़िल्म भी है जो हमें बहुत आनंद देती है, वो इसी अ, थ्री इडियट्स टाइप की है बहुत, छिछोरे बोल के एक फ़िल्म है, आपने देखी होगी, तो वो वैसे आनंद से मेरे को एक चीज़ याद आया कि ऐसी भी फ़िल्में फिर बहुत ख़ास होती हैं जो हमें बहुत हँसाए, जैसे अब मैं आपको कैसे बताऊँ, एक फ़िल्म हम सबने बहुत देखी होगी, हेरा-फेरी, <chuckles> तो ये हेरा-फेरी, फिर हेरा-फेरी, ये सब भी ये भी एक तरीक़े की फ़िल्म हैं जो आपको जीवन के बारे में कुछ सिखाएगा नहीं, जो आपको अ, आपको मतलब किसी आपके थ्री इडियट्स टाइप आपको किसी आपके जीवन के अ, भाग में जोड़ेगा नहीं, लेकिन ये फिर ऐसी फ़िल्में हैं जो आपका मूड बहुत बढ़िया कर देगा। मतलब लोग लोग देखते फ़िल्म मनोरंजन के लिए ही हैं ना, अंततः आप कुछ सीखने तो नहीं जाते हैं, आप देखने जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपको मन मज़ा आए, आपका मनोरंजन हो, तो अ, कहीं न कहीं होता ये भी है ना कि, आप ऐसे जो फ़िल्में देखते हैं, तो अगर आप अपने जीवन में बहुत तनाव से गुज़र रहे हैं, आपका मूड ख़राब है, आपके दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, आप वो सब चीज़ें देख लें, आपको कहीं न कहीं एक अचानक से एक सकारात्मकता आ जाएगी, अरे यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब देख के एक होता है ना, वो भाव अरे! अब तो दिल खुश हो गया, तो वो भी एक तरीक़ा है मुझे लगता है जीवन जीने का <chuckles> ऐसे भी फ़िल्में मुझे देखना बहुत पसंद है अ अ, जो मतलब कहीं न कहीं अ, आपको बहुत हँसा दें, एक अपनी हाउस फुल हो गई, <chuckles> आपको लगता है अच्छा, अच्छा लगता है ये सब कॉमेडी वाले?
जी। हाँ, छिछोरे। जी, बिल्क जी। हाँ। हेरा-फेरी। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, पर हँस हाँ। हाँ, तो मैसेज़ नहीं देता है। हाँ। हाँ। बहुत अच्छ बढ़िया कर देती है। जी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मनोरन मज़ा आए। हाँ, जी। जी। हाँ, एक्जैक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। आ जाई बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी, हँसाए। बिल्कुल। जी।